Ouais, c'est vrai. Faut faire attention.
À ce moment-là, un ultimatum. Tu vois? C'est très simple, il y a 2 solutions. Soit tu arrêtes, soit tu prends tes cliques et tes claques
Mmh mh. Oui. Mmh mh.
et tu re et tu pars de chez moi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire.
Comme ça on se ca on se casse pas la tête 100 ans, tu vois? Heu, i et moi pareil de mon côté, tu vois, si heu, un jour, heu, je sens qu'il y des trucs, heu, bizarres qui se passent dans ma tête et heu
Mmh oui. Bien sûr.
et tu vois que je sens que je suis à deux doigts de de de commettre
De de cr de s'aider?
heu, je m'assois directement, tu vois et heu et on en discute, tu vois?
Mais je pense qu'il faut peut-être savoir parler de ça, se dire: «Bah, là, il se passe ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble contre le problème?»
Mmh mh.
Parce que souvent les dans les couples, les gens, ils sont ils sont, heu, l'un contre l'autre pour, heu, voir comment battre ce problème, en fait, faut être faut être l'un avec l'autre contre le problème.
D'accord. Mmh mh. C'est ça. Mais le seul problème c'est que si tu dis ça à ton mari ou, heu, que le mari dit ça à sa femme
Et Paranoïa, ça y est
Exactement, donc il faut vraiment faire face à une personne qui est archi, hem
c'est fini. Mmh mh.
compréhensive
Oui, en confiance
et qui va se dire, heu, voilà, exactement, qui va se dire: «Bon, voilà, je veux l'aider», tu vois?
qui Oui, ouais, voilà, c'est ça.
Heu mais pour le coup, ça va être, heu, quand même compliqué.
Et c'est Mais je pense qu'en termes de d'adultère, la 2nde chance, c'est très compliqué, hein, c'est très, très, très difficile. C'est très dur, parce que ça a joué de la confiance.
M moi, je te dis la vérité je te dis la vérité, c'est hem
Mmh mh.
impossible pour moi de pardonner ça, tu vois?
Mmh mh. Je vois.
Dieu peut pardonner cela
Oui.
et pour le coup, heu, pourquoi je me cou pose la question, je me dis: «Mais, pour qui tu te prends, heu, de ne pas pardonner, enfin, de de de pas pardonner ça si un jour ça t'arrive», tu vois? Alors que
Ouais, d'accord.
celui qui est tout puissant, heu, pardonne ça.
Il y arrive. Ah, bah, tu as dit, il est tout-puissant, tu l'as dit, hein, <laughs> et surtout parce que parce que Dieu, il il il voit il aime pas ce qu'on fait, mais il nous aime nous, constamment, donc heu
Oui. Mais des mais mais le truc, tu vois, c'est que, genre, pour le coup, en fait, c'est
Mmh mh.
c'est vraiment une question d'honneur, tu vois ce que je veux dire? C'est que alors je sentirai mon honneur floué, c'est-à-dire qu'on alors tu vois je préfère qu'on m'insulte
D'accord, oui. Oui. D'accord.
que ça, tu vois?
Ouais, c'est plus profond comme comme, heu, comme blessure, comme, heu, comme, heu, comme truc. C'est beaucoup plus profond, c'est ça.
Exactement. C'est une énorme trahison, tu vois? C'est, heu franchement, c'est une énorme trahison et heu, alors, quand je dis: «Ne pas pardonner», c'est-à-dire que je ne pourrais jamais rester avec la personne, ça c'est une certitude. Maintenant, pardonner après quelques années, tu vois
Oui.